È un insaporitore sì, che viene utilizzato nelle ricette asiatiche. Quindi io lo uso tantissimo, per cucinare le mie verdure, quindi non lo so, un cavolo cinese, un cavolo cuore, che mi dà quel gusto e ne metto proprio pochino, ehm, mi dà quel gusto particolare. Mh.
Mh. Mh-mh. Ma di di cos di cosa s cioè s sapresti dirmi di cosa s cioè è difficilissimo immagino che che sappia di riso, <giggles> però. <chuckles>
Eh molto diffic Ecco, allora devo dirti, ehm, di che cosa sappia non te lo so identificare, perché è un mix di tantissime ehm, tantissimi sapori, tantissimi, ehm, ecco, ehm, odori, ehm, meravigliosi, però è come se ti dicessi: "Vabbè, ecco, di che cosa sai il dado?" Ecco di che sa? Di dado Esatto. Anche il miso è molto salato, infatti non utilizzo il sale. Oppure altra cosa, il concentrato di pono pomodoro banalmente.
Mh. Eh sala salato. <chuckles> Mh-mh. Ah. Ho capito.
Pure la salsa di soia, per dirti.
Qui ci son delle cose che rendono insomma eh la salsa di soia invece che comunque è è è molto salata, cioè tu la la cioè un pochino di sale te lo concedi comunque.
Eh, allora Allora, un po' di un po' di sale va assunto dal mio punto di vista, poi qui la dottrina si spacca, c'è chi dice: "No assolutamente". C'è chi dice di sì, ehm, l'importa
Mh. Tu dici non voglio essere categorica e
No, no purché si rispettino però cioè se cucino io non voglio rinunciare al sale, ehm, però davvero con molta modestia, cioè i miei pa i miei piatti sono sempre molto delicati, okay?
Vabbè, ti piace sentire il sapore vero delle cose. Diciamo, che molte volte il sale, copre completamente.
<smacks lips> Eh sì, purtroppo sì. Poi questo è un po' debilitante, perché quando vai a mangiare altrove, sia il dolce che il salato ti sembra tutto estremamente esagerato, fa fuori da ogni grazia, come dire. Però, ehm, che ti de mhmm, è un po' è un po' così, sono scelte.
Mhmm. Certo, è vero. Eh ogni tanto, bisogna uscire fuori con gli amici e sei costretta a cenare fuori. <giggles> Ogni tanto si fa per forza.
Sì, è vero. Poi tante spezie ovviamente, che te lo dico a fare? E questo salva un po' il sapore, sempre molto particolare, sempre, ehm, molto ricercato. Devo dirti, mi mi piace tanto sperimentare. Ecco, quello sì. <laughs> Fantasti grazie.
Cert Eh oh, l'avevo l'avevo capito, che brava, che brava. Va bene, senti, io ti ho chiesto tutto quello che volevo sapere, e e mi hai, ehm, mi hai illuminata, ecco. <chuckles> Alla prossima, ciao.
Grande. Grande, che bello. Alla prossima dai.

Sì, sì, certo. Allora ti dico, questa resiste, eh, tipo anche per un giorno, 2 giorni in frigo. Ehm, può a essere perfetta se fai, che ne so, delle polpettine, ehm, magari di, non so, tacchino e broccoli, perché poi anche questa è un è un'idea, cioè, il il tacchino, che adesso io campo di tacchino, però dopo un po' la fettina di tacchino, sempre tutti i giorni, cioè, insomma, che triste! Non ne puoi più, giusto? E allora ti inventi, no, ti inventi un'altra cosa. L'ultima volta mi è venuta in mente, ehm, quest'idea. Ho preso le fettine di tacchino, le ho messe in un mixer insieme a, ehm, 2, 3 ciuffetti di broccolo che servono appunto per avere quella consistenza giusta e quindi evitare di andare a mettere una valanga di olio grazie al broccolo, bravissimo. Che può essere il broccolo, può essere una zucchina, insomma, qualcosa che sia idratante, mh? Che abbia
Okay. Mh. Che tristezza. <giggles> Certo. Mh-mh. Certo, lega lega un po', diciamo, okay. Che poi si si abbina anche molto bene, tra l'altro, col tacchino. Eh, sì, anche secondo me.
Secondo me sì, secondo me sì. Quindi poi formi queste pa palline, queste polpettine che non hanno bisogno davvero di di pangrattato, sai. <tsk> Io poi le passo un pochino in nella nel sesamo, perché io amo il sesamo, okay, e questa questa questo tocco mediorientale che in qualche modo mi attira e poi le ho messe semplicemente in friggitrice, mh?
Mh-mh. M La friggitrice ad aria, intendi?
Certo, certo. Cosa crede quella ad olio? <chuckles> No, perché, eccola là. E infatti, infa e allora cosa succede? Tu dici, attenzione a non farle diventare di marmo ste pie ste palline, perché sì.
Okay. No, no, assolutamente no. Certo, c'è il rischio, quindi io non ho mai utilizzato questa